Oui, heu, tu sais, hem, en ce moment, heu, on on n'arrête pas avec mon mari de se disputer, heu, à propos, heu, des tâches ménagères
Mmh mh. D'accord. Ah ouais.
parce que, bah, tu sais, heu, avant, heu, qu'on ait les enfants et et tout, heu heu, bah, on avait un peu plus de temps pour faire les tâches ménagères et puis je trouvais que, mmh, heu, on se répartissait plutôt bien, heu, ce qu'il y avait à faire donc bon, on se posait pas trop de questions, heu, c'était assez fluide, heu, heu, voilà, heu, chacun, heu heu, bah faisait sa sa part du travail, heu, sans rechigner, hein, hem, tout simplement. C'était assez naturel quoi et heu, plutôt équitable je trouvais. Mais heu
Mmh. Bien sûr. Mmh. Heu, ouais. D'accord. D'accord, et là, tu tu sens un changement?
Ouais, ouais, c'est vrai que depuis qu'il y a les enfants et tout, heu, ben je trouve qu'il y a un changement et il y a un gros relâchement, heu, de sa part.
De ton mari, il est moins, enfin moins investi au quotidien? Ouais, ah
Ouais, ouais et mmh, voilà, heu, il va plus, heu, râler quand il fait quelque chose, voire même, heu, ne pas du tout, heu, faire, heu, la tâche ménagère que je vais lui demander de faire. En plus du coup, il faut que je lui demande, heu, de le faire. Heu, donc, heu, moi je suis hyper embêtée parce que, heu, ben, heu, j peut-être qu'il est fatigué ou peut-être que i heu, il y a quelque chose donc, hem, heu, d
Mmh. Ah oui! Oh waouh! Mmh mh. Bien sûr. Oui. Mais toi aussi, tu es tu es fatiguée, heu, de ta journée au quotidien et pourtant tu dois tu dois les les faire quand même. Et alors est-ce qu'il y a des tâches particulières qui posent, heu, qui posent problème entre vous? Est-ce qu'il y a vraiment des des des tâches qu'il refuse complètement de faire?
Et et oui. <chuckles> Oui. Ouais. Heu, bah, du coup, c'est surtout faire les courses, par exemple. Heu, c'est vrai qu'avant, on les faisait tous les 2, mais, heu, là, heu, bah, comme il y a les enfants, heu, c'est un peu plus compliqué, heu, donc, heu, bon, ben, c'est moi qui les fait et heu, et voilà, ze ça ça prend énormément de temps, hein, en plus, c'est c'est ce q c'est ce qui est le plus chronophage, je pense, hem, comme tâche donc, heu, voilà le temps d'aller au magasin, heu, trouver tout ce qu'il faut, heu heu, tout ramener et ranger à la maison et puis, heu, même quand je rentre, heu, à la maison, heu, il m'aide même pas à ranger donc, heu Oui.
Ah oui. OK. D'accord. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Mmh. Ah bon? D'accord. <gasps>
Et hem, le truc c'est que de nous 2, heu, c'est lui qui a un plus gros salaire et qui travaille du coup le plus
Et Ouais. D'accord. Mmh, OK.
heu, donc, j'ai l'impression que c'est pour cette raison, heu, qu’iil il voilà il se dit que, heu, moi, c'est moins grave si je moi je passe moins de temps au travail et plus de temps à faire les tâches du quotidien. Mais du coup, c'est pas, heu, je trouve que c'est pas juste et du coup, j'ai besoin d'avoir un autre point de vue que le mien parce que je me rends pas compte et heu, et du coup, je sais pas si tu as des petits conseils aussi, heu, pour, heu, améliorer un petit peu la situation parce que, bah moi je me sens un peu frustrée, quoi.
Il délègue, heu Mmh mh. Mmh mh. Alors que, mmh bah non, bien sûr. Bien sûr. Mmh mh. Bah oui, bien sûr. Alors honnêtement, je pense que c'est vraiment pas normal de partir du principe que parce qu'il gagne plus d'argent que toi, il doit déléguer toutes les tâches ménagères parce que tu travailles aussi, tu t'occupes de tes enfants, heu, tu vois? Il faut quand même trouver une répartition pour que tu puisses, heu, aussi avoir des temps pour toi. Donc, vraiment, c'est pas c'est pas un argument. Je pense pas que ce soit un argument, heu, valable. Par contre, peut-être que vous pouvez trouver des solutions pour essayer de de répartir les tâches, tu vois? Par exemple, pour les courses, peut-être faire une liste commune?
Mmh mh. Ouais, Mmh. D'accord. N oui, oui, ça on a une liste qu'on fait ensemble, oui.
Mmh, tu vois comme ça, il sait exactement, entre guillemets, ce que ce qu'il doit acheter et heu, c'est chacun son tour, à tour de rôle, heu
Mmh mh, ouais.
et heu, limite, heu, on va on va être pragmatique, mais presque faire un planning, quoi. «Cette semaine, c'est toi, la semaine prochaine c'est moi» et au moins, ça te libère cette charge mentale de «c'est moi qui dois toujours faire les courses».
Mmh mh. Oui, ouais, c'est vrai que ça peut être, heu, une idée pas mal qu'on, heu, que je pourrais essayer de mettre en place ouais, de de faire un planning et puis, heu, oui on on alterne, on y va, heu, à chacun, à notre tour comme ça, heu, comme ça c'est plus, heu, c'est plus équitable quoi.
Mmh mh. Bien sûr. Et est-ce que tu avais déjà essayé de d'en discuter avec lui, avant? Ou est-ce que comment il réagit quand tu essaies de lui en parler?
Heu, oui, parce que, mmh, bah il y a il y a eu une fois où on s'est disputés parce qu'en fait, heu heu, en plus, monsieur n'était pas content, en fait, heu heu, des des courses que j'avais faites, heu, parce qu'il manquait, heu, des articles, mais ce n'était pas marqué sur la liste donc, heu, je pouvais pas deviner donc, heu, j'ai pas acheté
Mmh. Oh waouh! D'accord. Bien sûr, bah oui.
et heu, et le hasard a fait que j'avais gardé la liste de courses. Donc, heu, j'ai pu lui mettre sous le nez et lui dire: «Bah c'était pas écrit, donc heu, je l'ai pas acheté». Et hem et en plus, heu, je me suis trompée, heu, dans un article, heu, qu'il avait marqué, heu, voilà, en plus, sur quelque chose de tout bête, heu, au lieu de prendre des petits Suisses, heu, à 9,2 % de matière grasse, heu, je crois que j'ai pris, heu, les petits Suisses avec c'était 3,6 %, de matière grasse. Je je me suis trompée, j'ai mal lu parce que les voilà, heu, quand je fais les courses, je vais hyper vite, heu, il y a du monde et tout, bon, voilà quoi.
Mmh mh. Oh là là! <chuckles> Mmh mh. Bien sûr. Oui et puis c'est pas l'activité la plus la plus sympathique <chuckles> qu'on puisse faire, donc, heu, je comprends totalement.
La la plus distrayante quoi. Et du coup heu, bah je me suis fait, heu, reprendre quoi, heu, juste pour ça et heu et bah je lui ai dit: «Mais si tu es plus malin que tout le monde, et bah tu as qu'à le faire, en fait, parce que figure-toi que, heu, faire les courses, ça ne m'amuse pas du tout et heu, bah tu pourrais m'aider, et en gros tu as qu'à les faire quoi».
Oh là là! Bien sûr. Mmh. Mmh mh. Et qu'est-ce qu'il t'a qu'est-ce qu'il t'a répondu quand tu lui as dit ça?
Et du et du coup bah voilà, il a il a dit qu'il avait pas le temps, que lui il travaillait beaucoup, je me suis dis: «Mais moi aussi je travaille et heu et j'ai pas que ça à faire non plus, heu, d'autant que de nous 2, c'est aussi moi qui m'occupe le plus des enfants».
Mmh. Mmh.
«c'est aussi moi qui fais le linge». Heu, donc, heu, j
Ah oui, tu fais, tu fais beaucoup de choses.
Je fais quand même beaucoup de choses donc, heu, s'il pouvait faire, heu heu, au au moins, heu, voilà les courses là, ça pourrait m'aider grandement.
Bien sûr. Bah oui, j'imagine. Moi, je vois vraiment cette solution. Vous faites une liste commune et tu lui dis: «À partir d'aujourd'hui, c'est chacun son tour». Et puis déléguer d'autres tâches aussi, parce que si en plus de ça, tu t'occupes des enfants, tu fais les courses, tu as toutes les tâches du quotidien, heu, ça fait vraiment beaucoup pour toi donc, peut-être vraiment se poser autour d'une table et se dire: «OK, moi je fais tout ça, toi tu ne fais que ça, il faut qu'on réussisse à répartir plus équitablement». Heu, quitte à faire vraiment, voilà, un tableau et se dire: «Ça c'est toi, ça c'est moi, heu, et j'ai besoin de ce temps-là parce que moi aussi je travaille, moi aussi je je j'aimerais faire autre chose que les courses et heu, et là aujourd'hui c'est pas du tout équitable ni pour t enfin ni pour l'un ni pour l'autre, donc il faut qu'on réajuste».
Mmh mh. Mmh mh. Mmh ouais. Mmh mh, oui, c'est pas mal peut-être de mettre les choses à plat et hem, et de de factualiser vraiment les choses, heu, c'est vrai, heu, faire un planning, un tableau, heu heu, voilà, ça paraît bête, mais en fait c'est vrai que ça peut permettre, heu heu, bah, déjà de mettre en lumière que je fais beaucoup de choses, quand même, et puis, heu, peut-être qu'il se rendra compte, hem, bah, que que finalement il m'en demande beaucoup trop et que et que, oui, c'est pas juste donc, heu
Mmh. Exactement. Exactement. Oui. Bien sûr. Et est-ce que vous aviez déjà essayé de mettre des choses en place? À à tu disais qu'avant d'avoir des enfants, c'était beaucoup plus équitable. Donc
Oui oui, avant c'ét ça se faisait mais de manière vraiment très fluide, hein, on se posait même pas la question parce que, heu, c'est vrai que lui, ça l ça le dérangeait pas du tout de faire le ménage, heu, tout ça, il aime beaucoup faire la cuisine. Donc, heu, tout ça il le faisait bien donc, heu, au puis chacun, oui, avait, mmh, avait ses tâches ménagères un peu préférées, si je puis dire ainsi, enfin, les voilà. Et mais, hem, du coup ça se répartissait bien, heu, voilà sans qu'on ait à se poser la question et c'est vrai que, bah, maintenant qu'on on n'a plus beaucoup de temps, heu, pour nous parce que, hem, bah, les enfants prennent beaucoup de temps, heu, on a des travails, heu, chacun, voilà, qui sont, heu, très prenants, heu, donc, heu, ça laisse peu de place, heu, déjà A: du temps pour soi et encore moins de place, heu, donc pour les tâches ménagères. Donc c'est vrai que c'est un peu, hem, un un point qui est irritant, heu, voilà, je pense, heu, dans le couple.
Mmh. D'accord. Mmh mh. Bien sûr. Prenant. Mmh. Bien sûr. Mmh. Et alors aussi une autre solution, ce serait peut-être aussi peut-être de revoir les priorités un peu à la baisse. C'est-à-dire se dire: «Qu'est-ce qui est vraiment indispensable? Qu'est-ce qui peut attendre? Qu'est-ce qui est vraiment indispensable? Quelles sont les tâches, heu, qu'on est obligés de faire toutes les semaines comme les courses, le ménage?», et essayer de v de t'ôter un peu de la tête le superflu, tu vois? Il y a des choses, c'est pas si grave que ça si elles sont pas faites tout de suite. Et comme ça, toi tu peux retrouver un peu de temps pour toi et peut-être rééquilibrer un peu ton temps perso, ton temps professionnel, ton temps avec ton mari et tes enfants. Est-ce que tu penses à des tâches comme ça qui pourraient être remises à à plus tard et que tu tu as tendance à un peu à te focaliser dessus alors que finalement, c'est pas si important que ça?
Mmh mh. N ouais, d'accord. Mmh mh. Mais c'est vrai que j'ai tendance à, heu, passer l'aspirateur, heu heu, bah, presque tous les jours, hem, heu, dans le salon, heu, parce qu'en fait, heu, on a un chien, heu, mais c'est vrai que, heu heu c'est une habitude que j'ai prise vraiment comme ça, heu, mais c'est vrai que s'il y a un jour où, heu, je le passe pas, parce que j'ai pas le temps, bon, heu, je pense que c'est p c'est peut-être pas un drame, heu, donc c'est vrai que tu as raison. Peut-être que certaines tâches, heu, p je pourrais peut-être, revoir un peu mon planning et les faire, heu, moins fréquemment, pour me libérer un petit peu de temps, en effet, oui.
Mmh mh. D'accord. Mmh. Bien sûr. C'est pas Mmh mh. Mmh. Mmh et et heu et mettre, heu, tu vois, en à plat tout ça et puis, heu heu, essayer avec ton mari, 1 semaine, 2 semaines pour voir comment ça fonctionne et réajuster aux besoins, eu, tu vois un peu toutes les semaines, pendant 1 mois, pour trouver un mode de fonctionnement qui vous convienne vraiment, heu, tous les deux et puis lui expliquer, quoi, lui parler beaucoup pour lui montrer que vraiment là, c'est c'est trop pour toi et que ta charge mentale est bien trop importante, par rapport à la sienne.
Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Oui. Oui, c'est vrai que, bah, là, les conseils que tu m'as donnés, ouais, les petites idées, heu heu ça m'a l'air pas mal, oui, je pense que je vais essayer et puis, heu et puis oui, je vais voir ce que ça donne et heu, si ça marche bien, bah, on pourra, heu, partir là-dessus et puis, s'il y a des petites choses à réajuster, heu, ouais, on pourra on pourra voir comment on fait, ouais. Super. Mmh mh.
En rediscuter au fur et à mesure.
Très bien. Ben, en tout cas, merci beaucoup, heu, de m'avoir écoutée, ça m'a fait du bien de de vider un peu mon sac, aussi. <chuckles>
Avec plaisir. Avec plaisir. Je suis sûre que vous allez trouver une solution.
Merci. <chuckles>